देखिए, नहीं-नहीं दोस्त तो कहाँ अब वो ज़माना गया जब स्कूल में हम एक-दूसरे को जो है नए-नए संगीत बता के जो है खुश हुआ करते थे कि अरे देखो मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी अपने जीवन में कि मैं ये गाना ढूँढ के लाया हूँ, तुम भी ढूँढ के दिखाओ कुछ? तो पर नहीं आजकल ऐसा नहीं है। बिल्कुल अब तो जो नए-नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं इतने सारे कुछ स स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब मूज़िक हो गया, और आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स में ही आपको देखिए इतने सारे संगीत मिल जाते हैं नए-नए प्रकार के। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी के रेकमेंडेशन की। हमें बस वहीं से पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। कभी कुछ चल जाता है, कभी कुछ चलता है, तो वही है।
अच्छा। वाक़ई, जी। अच्छा। अच्छ वाक़ई। ब बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! उ हुँ, जी। तो जभी भी आप म जैसे गाने जब भी नए गाने मिलते हैं, आप तो सबसे पहले चीज़ क्या मतलब कौन-सी चीज़ पे ध्यान जाता है, जैसे लीरिक्स पे या मूज़िक पे या फिर मूड पे जाता है आपका?
देखिए मेरा तो सबसे ज़्यादा पहले जो ध्यान है ना वो बीट्स पे जाता है, जो उसकी धुन होती है मतलब कि कैसी धुन है। क्योंकि लीरिक्स तो देखिए ठीक-ठाक होते हैं, लीरिक्स तो बाद में ध्यान देता हूँ मैं। लीरिक्स भी वैसे बात देने लायक होती है पर लीरिक्स में आपको देखिए ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ब उन पर जो बीट्स होती है उसमें तो देखिए आपको बस जो है बस फ़ील करना है उसको, महसूस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समझना है, बिल्कुल गहराई में जाना है। क्योंकि लीरिक्स में तो देखिए आपको बहुत गहराई में जाना पड़ता है। जैसे कोई गज़ल्स हो गई तो गज़ल में देखिए ना बीट्स तो चाहे उसमें भी बजता तो ढोलक उसमें भी है, तबला बजता है। पर गज़ल्स में वही है ना लीरिक्स आपको बहुत गहराई से समझने पड़ते हैं। तो इतना देखिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई-कई लोगों के लिए। तो इसलिए जो है, ये सब है।
अच्छा, जी। जी। दिलचस्प जी। जी। ओह अच्छा। हुँ। अच्छ काफ़ी, जी। हुँ। अच्छा। जी। तो आपको किस तरह के गाने अट्रैक्ट करते हैं? मतलब सोलफुल, रोमांटिक या फिर डांस जैसे?
उम, देखिए, मैं हर प्रकार के संगीत सुन लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल किसी पर्टिकुलर चीज़ को कहूँगा कि मैं खाली उसी को सुनता हूँ। अ, मैं दिन में कम से कम 5 टाइप के गाने सुन लेता हूँ। कभी-कभी तो सुबह कव्वालियाँ सुन ली, कभी भजन सुन लिया, कभी जो है गज़ल सुन ली, कभी हिप-हॉप, कभी कुछ कभी रैप वाले जो संगीत होते हैं वो सुन लिए। कुछ भी मतलब चल जाता है, जो भी मतलब आ जाएँ। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ को मैं वो प्रेफ्ररेंस देता हूँ। मैं सब प्रकार के गाने सुन लेता हूँ। और सब में देखिए मज़ा है तो बिल्कुल कि सबका आनंद लेना चाहिए, आगे चलता रहेगा।
दिलचस्प, जी। हुँ। वाह! वाह! हुँ, जी। हुँ, हुँ। दिलचस्प। वाह! जी। तो आपको मतलब कभी एक ऐसा गाना रैंडम गाना सुनकर आपका पूरा मूड चेंज हुआ?
हाँ, बिल्कुल। आजकल जैसे एक हाई ऑन यू एक गाना है, पंजाबी गाना। उसकी बीट बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी कल ही परन मतलब कुछ समय पहले ही मेरे एक भाई है उन्होंने चलाई थी ना उसमें मैंने देखा वो काफ़ी एक अच्छा गाना लगा मुझे। उसमें मतलब लीरिक्स भी अच्छे हैं और उसकी जो बेस है वो बहुत अच्छा लगा। तो एक अलग ही मज़ा आ गया उसको सुनने में। तो आजकल बस वही सुन रहा हूँ और अचानक से वो रैंडम ही था मेरे लिए गाना। तो बिल्कुल उस गाने से जो है काफ़ी प्रभाव हो गया और काफ़ी अच्छा लगा वो गीत मुझे, बिल्कुल।
अच्छा। वाह! जी। वाह! जी। हुँ, अ हुँ, हुँ। वाह! अ दिलचस्प, जी। काफ़ी दिलचस्प लग रहा है गाना वो। जब मतलब जभी भी जैसे गा नए गाने ढूँढते हैं, तो मतलब कौन-से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मतलब कौन-सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फिर या स्पॉटिफाई, या फिर इंस्टाग्राम रील्स, या फिर रेडियो? क कैस, किस